Ähm, das war meine Aufgabe zu kochen, dann musste ich halt kochen. U aber trotz allem und ich hatte mir auch 'n Wecker gestellt, um 10.
<inhales> Im Urlaub? Ja, 10 ist aber okay, 10 ist aber okay.
Im Urlaub, ja, weil sonst verschlafe ich alles. Genau. Gen sonst verschlafe ich einfach alles. Äh, ich muss mir mir dann 'n Weck weil wir haben in einem Zimmer geschlafen, das war abgedunkelt.
Ja. Ah, okay.
Und wenn ich keine Sonne abkriege, werde ich nicht wach.
Ja, kenne ich. Ja.
Ja, und somit, äh
Ich habe gestern auch so sehr viel Schlaf nachgeholt auf der Couch bin eingeschlafen, habe so ziemlich den ganzen Tag weggeschlafen.
Ja, Hammer kann ich nachvollziehen, ist mir heute nämlich auch passiert.
<chuckles> Da a ist aber der Körper sagt dir, du brauchst das, ne, so Nachholbedarf.
Ich wurde ja mi ja? Auf jeden Fall. Musste ich auch. Ich hatte nämlich schon 3 Tage lang ein Zucken im unteren Auge.
Oh nein, Stress.
Genau, und dann bin ich heute wirklich hier aufgestanden wegen der Hornisse, die ja ich hier hatte, und die Katze ist ja da dann hinterher bin ich runtergegangen, habe mir 'n Kaffee gemacht, bin rausgegangen, habe eine geraucht, bin wieder reingegangen, bin auf der Couch wieder eingeschlafen.
Ja. Ja, ist doch aber schön, wenn mal wenn man Zeit hat, auch einfach auf der Couch zu liegen und m kann schlafen dann, ne, so ohne ja, ist wunderbar. Das Gefühl ist so schön, so, wenn man einfach sich wieder auf die Couch legen kann und sagt: „Ja, heute habe ich eh nix vor”, ne, so. Ja.
Ja. Es ist wunderbar, oder wenn's schon alles erledigt ist.
Ja, mal gucken so durch das Haus und die Küche ist fertig, keine Wäsche mehr. Ist auch 'n tolles Gefühl, ja.
Ich liebe das ja auch. Ja. Ja. Wenn alles aufgeräumt ist, alles ist sauber. Tut dir der Tag ist noch nicht vorbei. Ach, wo im Träumchen.
Ja. Musste nicht mehr kochen. <chuckles> Das ist das Beste. Ja. Ja, und wie fühlst du was was sind noch andere Dinge, wo du dich so wo du sagst: „Okay, so fühle ich mich ganz gut, so ganz glücklich?”

Wahrscheinlich ist es so, weil man halt was Gesundes gegessen hat, fühlt man sich glücklicher, dass man's geschafft hat vielleicht. <chuckles>
Ja, so mentale Einstellung dann einfach, ne?
Ja, genau. Ja, so: „Ah, guck mal, das habe ich jetzt gemacht.“ Oder wenn ich mal abends keine Schokolade esse, dann bin ich auch voll glücklich, dass ich es: „Heute Abend habe ich es mal geschafft, keine Schokolade zu essen.” Ja, so so so kleine Momente machen mich dann glücklich, ja, ähm, aber was noch? Was macht mich noch glücklich? Ja, zum Hundeheim zu gehen, macht mich glücklich es gibt mir sehr viel zurück. Also, da gehe ich zweimal die Woche hin. Wenn ich's dann einmal verpasse, dann merke ich schon, da fehlt was, ne? Also
Hm. Verstehe. Okay.
ich bin gerne im Tierheim mit den ganzen Hunden und so. Ja, also das macht mich sehr glücklich. Das gibt mir 'n gutes Gefühl, das hilft 'n Hunden aus, hilft mir aus und, ja, das ist so 'n Geben-und-Nehmen-Gefühl. Ja.
Okay. Ja b Das verstehe ich. Ja klar, ne, verstehe ich. Ich habe auch mal 'n Praktikum gemacht im Tierheim. Ich kann das nachvollziehen, aber es hat mich auch so traurig gemacht im gleichen Moment. Es war beides ne, dass ich, ähm, beides dann hatte, so traurig und und happy.
Ja. Klar, ja. Ja. Man will sie alle mit heimnehmen, ja.
Ja, ah, natil natürlich, direkt alles
Ja. Aber ich denke immer so: „Zumindest geht's den meisten jetzt besser wie zuvor”, ja. Also, die kamen ja viele ka kommen aus schlechten Verhältnissen oder Menschen, die sich 'n Hund angeschafft haben, und dann ich verstehe halt Leute nicht, die sich 'n Hund holen und dann sagen nach 2 Jahren: „Oh, ne, ist mir zu viel Arbeit“ oder „Wir ziehen um.“ Ja, dann muss man's halt gucken dass du gibst ja auch nicht dein Kind her, ja, nur weil dein ja, ist 'ne Verantwortung und du hast gesagt: „Den Hund, der ist jetzt Familie”, und dann muss man das auch so, finde ich
aber da wirst nicht geh Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Das ist 'ne Verantwortung, die man da eingeht. Ja.
be behandeln wie Familie. Also, ich w könnte nie mein Tier weggeben. Also, ja, ne.
Ne, bin ich ganz deiner Meinung. Bin ich ganz deiner Meinung. Nein, ich auch nicht, äh, ich kann das gar nicht. Ich weiß noch, als ich im Tierheim gearbeit also dieses Praktikum gemacht hatte, äh, abgesehen von dem ganzen Elend, was ich gesehen habe, weil das war kurz vor den Sommerferien, also kannst du dir ja selber vorstellen, was da alles abging. Es kam wirklich ja, es kam wirklich 'ne Mutter mit 'nem 4, 5 alte K Jahre altes Kind nebenan, also, ne, im im an im Schlepptau sozusagen, und die haben einen Welpen abgegeben.
Mhm. Oh, ja. Da wird viel ausgesetzt. Mhm. Ja.